Certo, certo, magari appunto, mhmm, ciò che ti sembrava impossibile prima, con una giusta consapevolezza, ora ti sembra possibile e concretamente raggiungibile, <chuckles> no, e mo molte cose, no?
Esatto, esatto, ma ma anche robe difficilissime e poi oh, magari le sbaglierò anche, eh, quelle cose. E e penso che sia il processo della vita sbagliare, fa parte del percorso della vita. Però sbaglio e mi dico: "Oh, ma vabbè dai, ehm, lo farò meglio domani."
Sì, cer Mh-mh. Assolutamente. Senti, ma v volevo chiederti per curiosità: questo processo che hai vissuto, l'hai vissuto principalmente in prima persona e sostanzialmente da solo? Oppure gli amici, la famiglia, uhm, un'eventuale compagna sono stati diciamo di di aiuto nel nel farti affrontare diciamo, mhmm, consapevolmente o c comunque giustamente questo processo? Che ruolo hanno avuto, appunto, ne nei in queste dinamiche tue personali?
Sì. Allora, ehm, <exhales> ho portato avanti tutto da solo, ehm, nel senso che, mhmm, a me non piace pesare sugli altri. Ehm, se gli altri hanno bisogno, mi piace aiutare, ma se se se son cose che riguardano me, preferisco stare stare da solo, nel senso vedermela da solo. Ehm
Ah, okay. Okay. Lavorare te con te stesso e basta.
Esatto. Questo processo di di lavoro su me stesso è iniziato quando appunto ho smesso di giocare a calcio, è successo un episodio spiacevole, ma è stata una banalità, un brutto voto a scuola, ehm cioè io in matematica non son mai stato forte, non lo sarò mai, perché è proprio una materia che, ehm, non ho mai capito, mai capirò e mai vorrò capire. Ehm, quindi pratica e beh, sì, è un po' la un po' l'incubo di tutti, no, la matematica
Mh-mh. Sì. <chuckles> Ci sta. <chuckles> Eh, ognuno ognuno ha le sue inclinazioni e preferenze. <chuckles>
Esatto, esatto. Ehm, <clicks tongue> e quindi nulla, ho preso questo brutto voto in matematica e mi ricordo che son tornato a casa tutto triste, triste, e mia mamma mi mi chiede perché io fossi triste. Gli spiego che avevo fatto la verifica di di matematica, pensavo di aver preso 4, alla fine poi ho preso 2, ehm, che più o meno è lo stesso voto, no, ehm, <chuckles> e praticamente da lì, mi sono iniziato a dire: "Ma cioè, io io posso buttarmi giù per per un voto?" Quindi, <clicks tongue> ehm, finché non ho raggiunto la maggiore età, mi son visto tutto da solo. Quando poi ho raggiunto la maggiore età, che ho potuto iniziare a trovarmi il mio lavoretto eccetera, ho detto: "Abbé facciamo uno step ulteriore e chiediamo una mano ad un d'uno psicologo, a un qual f a qualcuno comunque che sia un professionista." E quindi per 1 anne per 1 annetto son stato in ehm, a fare degli incontri settimanali, appunto, con questa figura. E devo dirti la verità che m'hanno aiutato tanto.
Sì. Mh. Sì. Okay.